A! O zaman bu seni daha mı çok yalnız hissettiriyordur?
A yani, b d yalnız hissettirmiyor aslında çünkü kendime yaklaşıyorum. Dedim ya, insan kendini bulduğu zaman, tek başına mutlu olduğu zaman aslında yalnızlık, eee, şikâyet edebileceği bir şeyden ziyade kendini geliştirebileceği ve daha iyi bir, eee, versiyonu yani, k "Ben daha iyi bilemem, nasıl olabilirim?" sorununu sor soracak daha fazla vaktin oluyor ve bununla yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Atıyorum işte ailemin yanındayken mesela yemeğim hazır, tamam mı, her şeyim hazır, oh mis gibi ya. <laughs> E, o yüzden evet, bunlar güzel şeyler ama, eee, kolay olan şeyler insanı biraz da tembelliğe itiyor bence. Birçok insan yalnızlıktan şikâyet ediyor, görüyorum etrafımda da var. İşte, "Annemi görmüyorum, babamı görmüyorum, işte, kız arkadaşım beni aramıyor, erkek arkadaşım böyle." Eee, tamam, peki sen ne yapıyorsun? Bu sana nasıl yansıyor? Bunları biraz daha düşünüyorum ben açıkçası.
Hı hı. Evet. Evet. Yani aynen, rahat oluyorsun. Evet. Hı hı, evet. Yani evet.